Mm, tama hati talaga 'yong schedule, meron kasing pang-morning sa kanila yung mga, um, pre-school ata yung gumagamit nung classroom tapos 11:30 sila hanggang, um, 5:00, 5:00 PM ayun. Medyo late na rin kasi mm.
Ah, kaya pala m Ah, okey tama naman, mm. Eh yung nakwento mo na din naman na ro role siyempre eh di ko pa natanong or gusto ko lang munang i-clarify may na-assign ba na role sa inyo sa family ninyo considering na may dalawang adult na din sa bahay ninyo tapos may isang bata na kaya na din naman gumawa ng mga bagay-bagay like maglinis o kaya magluto pa nga di ba. Eh may role ba na naka-assign sa inyo? For example siguro ikaw yung nagluluto, yung asawa mo yung nagpe-prepare ganyan, tapos yung anak mo yung nag-aalaga na sa sarili niya, may ganoon ba kayo or halos ikaw lang?
Ganun sila. Mm. Mm. Ah. Mm. Um, sa pagluluto kasi hindi ako ganun kagaling magluto so, um, breakfast lang talaga yung pwede kong gawin sa sa, ah, pagluluto naman sa bahay yung asawa ko yung magaling talaga. So, um, siya talaga yung inaasahan ko sa pagluluto pero pag nasa opisina siya meron kasi kaming, um, stay-out na, ah, kasama sa bahay yung pumu pupunta siya dun. Mga, um, 8:00 tapos aalis din siya ng mga 5:00 PM para tulungan lang kami ganyan. Hindi siya dun natutulog eh stay-out yung ano 'yong tawag dun di ba, mm, stay-out. Di ba stay-in yung yung ano dun nakatira talaga 'yan kasama lagi tas stay-out yung, ah, umuuwi-uwi 'yong ganon gan so ganon 'yong samin kasi para malapit lang bahay.
Ah. Stay-out yung tawag? Wait lang, mm. Joke ba yun or ganoon talaga yung tawag stay-out talaga? Ah, okey. Mm.
Hindi ganun talaga, oo stay-out, <chuckles> stay-out talaga yung tawag kasi umuuwi-uwi nga hindi siya yung nakatira talaga dun samin parang malapit lang kasi yung bahay nila halos, ah, isang ano lang kami barangay din. So ayun kaya okey lang samin na umuuwi-uwi lang siya kasi, ah, hindi ko naman um kailangan nung ano talaga eh nung 24/7 na, um, alam mo yun yung kasambahay, pero iyon so parang ganun nalang yung set-up mas okey para sakin.
Okey m Oo tsaka may privacy din kayo di ba. Kumbaga parang mm, kahit siguro yung iba sanay na may ibang kasama sa bahay, majority ng mga tao ayaw talaga ng ganun. Eh ikaw din siguro considering na siyempre, um, vina-value niyo muna yung privacy niyo siguro kaya ganoon din yung set-up and bukod siguro sa convenience talaga na hindi niyo naman din need di ba ng 24/7 na assistance ayan. Mm, eh ikaw ba? M
Mm, tama ganun na nga. Mm. Tama, mm. Ganon tina-try ko naman tina-try ko naman kasi na magawa ko naman talaga, um, yung iba pang mga gawaing bahay kasi siyempre ako yung, um, nanay di ba ako yung ano dapat na gumagawa talaga ng mga ganon kaso medyo mahirap lang kasi may baby nga akong inaalagaan kaya kailangan ko rin ng tulong.
Tama naman. Tama.